Genau, also, beim letzten Festival, äh, war ich jetzt hier bei San Hejmo, das ist bei mir um die Ecke. Da bin ich jetzt, und das hätte ich früher nicht gemacht, hingegangen, obwohl ich, äh, eigentlich nur so, z ja, einen gut fand, so 'n DJ, der der heißt Bennett. Da habe ich auch ein Lied jetzt grade voll gefeiert von auch so elektronisch. Ähm, ja, und dann der Rest war so: „Ja, okay, <blows air> ja, kann man sich vielleicht 1, 2 Songs anhören.“ So K.I.Z. und so waren da. Ja, aber dann war ich jetzt auch von keinem eigentlich irgendwie 'n Fan, ne? Aber weil die Festivals heutzutage vom Lineup mir sowieso nicht mehr so gefallen wie früher, hm, wo man vorher sich gedacht hat: „Boah, geil, voll viele so äh, voll viele Bands, die du gut findest. Das lohnt sich ja voll, zu diesem Festival zu gehen.“ Denkt man sich heute so: „Hm, alles Schrott. Alles Schrott. Okay, ja, das geht noch. Ja, hm, ja.“ Ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, okay. Mhm. Mhm. Ah, okay. Ja, wenn wenn du das grad so ansprichst. Was was wäre da denn so 'n Festival, wo du sagen würdest: „Okay, das wäre heutzutage in 2025 noch wert, da hinzugehen?“